Sim, muito maiores.
Nossa, você vê um corredor, você pensa: “Esse corredor é enorme, olha só, eu vou demorar meia hora pra chegar lá.”, né? A ansiedade faz a pessoa pensar isso. Então, o o o legal é você delimitar o seu ambiente, você parar nesse momento e você identificar três três coisas nesse ambiente pra você mostrar: não, ele não é longe, é perto. Você você por exemplo, você visualiza um quadro no fundo do corredor
É verdade. Verdade. Aham. Hum. Hum. Hum. Entendi, entendi.
Você consegue enxergar aquele quadro. Ah, vamos supor, é um quadro de um praia. Você falou em Miami, é um quadro de um praia de Miami Beach. Aí você olhou o carpete do local, eh, lo tem vários losangos, bege, marrom, você identifica a cor, você descreve o local.
Sim. Uhum. Sim. Entendi.
Ah, as paredes, elas são, eu estou inventando, né? Elas são, eh, salmão, as paredes são salmão e o corredor ele tem mais ou menos uns uns 2,5 de largura. Eu acredito que em 5 minutos eu vou chegar lá.
Sim, sim, sim, mas dá para entender. Sim. Olha é legal é do trabalho, né, você muda o foco, uhum.
E aí você você você anda, sim, você foca, você tirou o seu foco da ansiedade, você identificou o lugar que você está e você anda de forma tranquila e com a respiração bem devagar.

Nossa, que legal! Olha, eu vou tentar. Eu nunca tentei essa daí eu não conhecia, realmente eu não não conheço. E e e vou fazer, viu? Mas pode ter certeza. E a outra, que qual
Essa é o uhum. Tá. E tem um a outra é uma técnica muito simples também. Mas envolve 1 gelo, 1 pedrinha de gelo.
Uhum. Ah, esse eu sei. Essa eu e essa daí eu já fiz. Segura o gelo na mão. É, exatamente, é, eu seguro o gelo na mão pra mudar meu pensamento ali.
Que se que segura o gelo na mão? Exatamente. Você segura o isso, exatamente. Por quê? Porque aí o seu cérebro, ele acaba sendo distraído pelo desconforto do gelo na sua mão.
Uhum. Uhum. Eh, sim. Exatamente. Essa daí, você sabe que eu nunca fiz, eh eh quando vou viajar no avião, enfim, eu já fiz no carro com crise de ansiedade, né, eh e aí eu já usei assim, já pas parei, peguei o gelo, né, e já cheguei até levar gelo, né, o fato de de ter essas coisas e e e já e adiantou, na, e, sabe, no carro. Mas e assim, numa viagem eu nunca fui porque já fica mais difícil e tudo, mas se eu precisar eu peço também, você sabe que quando a gente tá ne tá numa situação dessa, acaba, né, orgulho, vergonha, <laughs> não tem nada. É horrível.
E uhum. Uhum. Uhum. É claro. É claro, claro. E e te tem uma técnica também que é muito boa, por exemplo, você, a pa pa qualquer pessoa que tá em um um local fechado e e sofre com ansiedade por estar num local fechado, é uma é uma técnica que ela delimita o seu ambiente.
Hum. Sim, eu tenho isso. Olha, como que é essa? Essa eu quero saber também. Se você puder falar, hum.
E essa é legal. Ó, va vamos assim vamos pensar, você tá num elevador, eh, você você subiu ou você falou que você tinha que trocar de elevador. Você subiu um elevador, já uma quantidade, sei lá, 15 andares, você teve que trocar no andar pra ir para o outro elevador. Quando a ansiedade ataca, as distâncias parecem maiores.
Sim. Sim. Uhum. Sim. Verdade, aham.